Ja, sage mal, ich brauche da ein bisschen Rat. Ähm, ich bin gelaufen letzte Woche und, äh, ich habe bin ein 5K gelaufen. Und danach hatte ich wahnsinnige Wadenschmerzen und ich habe jetzt Angst ich weiß, das ist irgendwo 'ne Verletzung vielleicht. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt weitermachen soll.
Mhm. Ja, ähm, ich würde erst mal gerne wissen, w war das dein dein erster Lauf nach langer Zeit oder bist du bist du eigentlich im Training?
Oh, ich bin im Training. Ich, hm, äh, laufe schon sehr, sehr lange, aber es sind schon ein paar kleine Änderungen da. Ich laufe jetzt am Strand und, äh, <chuckles> es ist 'n 5K, es ist superschön. Und, ähm, äh, ich laufe dicht zur Brandung, so da ist so 'ne leichte Schräge und dann laufe ich ohne Schuhe. Ich laufe barfuß.
Au, okay. Mhm. Okay, ja gut. Das ist, äh das ist ja, sage ich mal, ähm, weit entfernt vom vom normalen Laufen, was man was man so kennt, wenn man sagt: „So, ja, ich laufe durch 'n durch durch 'n Stadtpark oder so.” Ähm, okay, wie wie lange machst du das denn schon? Also, jetzt genau diesen Lauf, den du beschrieben hast?
<chuckles> Ja. <chuckles> Äh, d das mache ich so seit 3 Monaten. Allerdings, ich muss sagen, ich ha ich hatte Angst, mich zu verletzen, weil ich barfuß laufe und das ist alles neu für mich und dann da am Strand. Aber die ersten Male war alles in Ordnung, und aber ich hatte es immer in dem Kopf: „Oh, ich ich glaube, ich verletze mich da irgendwann.” Und dann bei einem bei einem Run, äh, merkte ich schon beim Laufen, oh, meine eine Wade war total verspannt.
Ja. Okay. Ja. Ähm, hattest du denn genau an der Stelle, wo du's jetzt spürst, bereits mal eine Verletzung?
Nein, niemals. Ich bin allerdings vorher immer mit Running Shoes gelaufen, ähm, und auf Asphalt oder Geröll niemals im Sand.
Ja, okay. Meinst du, ähm, diese diese sage ich mal, diese Angst kam jetzt durch den Wechsel von von mit Runningschuhen-laufen zu Barfußlaufen? Oder eher durch das neue Terrain oder, ne, oder beides vielleicht?
I Ich glaube, es war beides wa und ich habe auf dem Internet rumgegoogelt und habe dann so Sachen gelesen wie: „Oh, das ist nicht so gut für den Fuß und, ähm, du kannst dir, äh, die Achillessehne verletzen und dies und das” und das war eigentlich eher negativ, als dass das irgendwie positiv war. Am Strand sch am Strand laufen ist in Ordnung, aber da gab's auch negative Punkte und dann barfuß natürlich.
Mhm. Ja. Okay. Ja gut, ich sage mal so, ähm, <chuckles> wenn man wenn man irgendwie immer welche Symptome oder Probleme hat und das Internet erst mal fragt, dann kommen da eh, sage ich mal, immer die die negativsten Sachen bei herum. Ähm, da kann man immer 'n Faktor 10 draufpacken, wie wie schlimm ist es eigentlich ist. Äh, also, ich würde ich würde da nicht nicht so viel Wert drauf legen, was was das Internet sagt. Ähm, da gibt's viele Experten oder viele Möchtegern-Experten, sagen wir's mal so. Und el ja. Ähm, prinzipiell würde ich sagen, ist es eigentlich 'ne super Sache, dass du, ähm, an 'nem Strand läufst, barfuß. Ich meine, ähm, so naturgetreuer kann's ja eigentlich gar nicht sein. Ähm, aber natürlich ist a am Strand laufen oder du läufst ja dann durch Sand, ähm, ist das 'ne deutlich stärkere Belastung für deine Muskulatur, weshalb ich auf der einen Seite nachvollziehen kann, ähm, warum du jetzt diese Schmerzen in der Wade hast. Auf der anderen Seite meintest du aber auch, dass du's schon seit 3 Monaten hast, also müsstest du ja eigentlich schon dran gewöhnt sein. Dann kommt aber der Faktor hinzu, den du meintest, dass du im Kopf das bei dir schon anfängt, dass du diese Angst hattest, dass da was passieren könnte, weil das nicht so stabil war, richtig? Das meintest du, ne?
<chuckles> Ja. Das <chuckles> Ja. Genau. Ja. St ja, genau das meinte ich, weil, ähm, es war nicht nur das Internet. Ähm, mein Mann läuft mit mir auch und er läuft in Schuhen. Und er hat die ganze Zeit da auf mir herumgehämmert: „Oh ne, barfuß, ah, ja klar. Äh, das ist nicht gut und dies und das” und d das war alles negativ um mich herum. Aber ich habe es dann trotzdem gemacht, aber dann tatsächlich nach einem Run, äh, letzte Woche hatte ich Wadenschmerzen. Ich ich musste den Run eigentlich ich musste es abbrechen. Und ich konn ich konnte wirklich nicht gehen. Ich konnte keine Treppen gehen, ich bin da rumgehumpelt und ich habe, äh, von meinem Mann habe ich das versucht zu verstecken. Ich bin einfach und einfach durch den Schmerz durchgegangen. Ähm, und dann habe ich wieder gegoogelt. <chuckles>
Mhm. Ah. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja, ja. Ja, das hat euch nicht so gut. Ja. Ähm, w-w-weißt du also, w w weißt du, warum du barfuß läufst? Also machst du's einfach, weil du sagst: „Ach, durch Sand fühlt sich's einfach natürlich an. Das ist komisch mit, äh, Schuhen.” oder hat das 'n beson 'n besonderen Grund?
Oh, ja, es ist einfach toll. Es ist <laughs> ich hasse Schuhe. Es ist wenn du auf Sand läufst mit so dicken Sohlen, das so sind ja die ganzen neuen Schuhe, HOKA und all dies. Die haben so eine Plateausohle. Das sieht aus, als habe ich Schuhe an, die von den 70er Jahren sind. Und damit renne ich herum, mache runnning. Und das das geht mir so auf die Nerven. Auf Asphalt kann ich das sehen, aber der Sand ist ja gibt ja nach und wenn das dann auch noch warm ist und dann diesen ha Schuh noch, ich ich kann's nicht ausstehen. So da ich kann das nicht aufgeben. <laughs>
<chuckles> Mhm. Mhm. Ja. Ja, ich kann kann ich verstehen. Ja, ne, ne, ich kann das schon verstehen, dann kriegt man doch, äh, Sand Sand in die Schuhe. Das ist auch, ähm, super unangenehm. Das das stört einfach nur. Das das das das das da <clicks tongue> das habe ich auch nachgefragt. So machst du's irgendwie also, weiß ich kann mir's jetzt vorstellen, dass es sich einfach falsch anfühlt. Ähm, was ich aber auch sagen kann, ist, ich bei bei vielen Sportlern ist das auch so, wenn die bei dir war's ja jetzt nicht so, dass du 'ne Verletzung vorab schon mal da hattest. Aber, ähm, was oft vorkommt, ist, wenn man eine Verletzung hat und, ähm, man man man man erholt sich davon und beginnt dann wieder, ähm, Sport zu machen, dass der Kopf da 'ne starke Rolle spielt, ähm, wenn man wieder anfängt. Ähm, dass, wenn man den Sport nehmen wir jetzt zum Beispiel Fußball, man hat f Klassiker, Kreuzbandriss haben ja viele. Und dann fängst du wieder an und dann haben viele Leute eben im Kopf dieses diesen Scheinschmerz so. Ähm, bewegen sich vielleicht anders aus Angst, ähm, und, ähm, genau, gehen in 'ne Schonhaltung, was dann auch nicht wieder gut ist. Und dann passiert es eher, dass man wieder umknickt oder 'ne falsche Bewegung macht. Und das, was du erzählt hast, hat mich stark daran erinnert, dass du eben im Kopf schon angefangen hast, dass dass, äh, diese Angst dann da irgendwie sich zu verletzen durch durch den durch den, ähm, Untergrund. Ähm, na ja, im Endeffekt ist es ja auch dann irgendwie passiert, aus dem Nichts, sagen wir mal, weil du bist machst das seit 3 Monaten. Das war nicht dein 1. Lauf so, deine Muskulatur müsste eigentlich dran gewohnt sein, aber ich glaube, der Kopf hat da 'ne große Rolle mitgespielt.
Ja. Ja. Mhm. Ja. Ah. Verstehe. Das Mhm. Ja. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Äh, ich glaube, das war die Angst im oder den was in meinem Kopf vorgeht, dass ich die ganze Zeit mir irgendwo Angst mache, dass ich mich wirklich verletze. Und das das ist ist ja auch tatsächlich passiert. Und hat das dann auch noch bestätigt. Und das ist 'n sehr, sehr guter Punkt. Ähm.
Mhm. Ja. Genau. Und vermutlich dann auch noch, wenn so dein Mann gesagt hat: „Ach, mit mit Barfuß, das ist doch Quatsch“, dann dann hattest du noch eher Angst: „Oh je, hoffentlich passiert nicht.” Weil wenn was passiert, dann kann ich mir was anhören und dann hat er recht und dann passt dann geht's los, das ganze Spielchen.
Ach, ja. Ja. <laughs> Ja, ja, ja, genau das, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. <laughs> Und et äh, <chuckles> ich hatte wirklich Angst. Und wir laufen wirklich immer zusammen. Und, ähm, ich konnte das einfach nicht zeigen, dass ich mir tatsächlich die Wade da irgendwie vielleicht habe ich das gerissen, ich weiß es nicht. Ähm, äh, und er er hat es auch gemerkt, dass ich komisch gehe, und dann sagt er: „Ha, siehst du, das kommt von diesem verdammten Barfußlaufen, ne?“ Ja, ja, ja, ja. Und, ähm, jetzt ist das so, dass ich einfach, äh, so Dehnungsübungen gemacht habe und dann bin ich wieder auf's Internet gegangen und da steht: „Ach, ist alles nicht so schlimm, passiert beim Laufen am Strand, einfach durch den Schmerz durchgehen.“ Und das habe ich gemacht und es ist tatsächlich weg am nächsten Tag. Es war wie verschwunden. <chuckles>
<chuckles> Ja es Mhm, mhm, ja. <chuckles> Ach, wirklich?
Ja, wirklich. Es ist, äh, absolut keine Lüge. Die die Angst ja, da war die Angst. Jetzt die Angst ist immer noch da, dass das wieder passiert. Ähm, weil das war echt schmerzhaft und das Komische war, es war nur im recht rechten Bein, nur die rechte Wade. Es ist wirklich komisch. Und vielleicht setze ich meinen F Fuß komisch auf oder anders, dass ich d irgendwie mich dann für mehr
Ja. Mhm.
ähm, den den das Bein mehr belaste. Ich weiß es nicht. Ähm, die Angst ist immer noch da, aber es ging tatsächlich weg. Ich habe einfach paar Dehnungsübungen gemacht und
Hm. Ja. Ja. Genau, ja, dehnen ist gut. Also, ich meine, dadurch, dass du auf Sand läufst, setzt man den Fuß eh nie richtig gut auf, weil der Boden eben uneben ist. Ähm, aber dass du dich dehnst und v eventuell also oder vor allem auch dann dann vor dem Laufen ist auch extrem gut, auch für dein ich sage mal, für deine Psyche, weil du hast zwar immer noch die Angst, dass was passiert, aber wenn du, ich sage mal, alle Maßnahmen vorher, ähm, absolvierst im Sinne von was, was einem gesagt wird, vorher 'n bisschen warm machen, dann dehnen und dann erst anfangen zu laufen, damit die Muskulatur warm ist, gut gut schon vorbereitet. Dann nimmst du sozusagen dir selbst ja schon ei einen Teil der Angst, weil du weißt: „Okay, ich habe mich be bestens auf den Lauf vorbereitet. Es kann jetzt eigentlich nichts nichts passieren.” So und dann, ähm, passiert es es passiert ja eigentlich nichts. Es ist ja wir haben's ja jetzt schon so 'n bisschen herausgefunden, es ist so 'n bisschen dein Kopf, der so 'n bisschen mit dir rumtrickst. <chuckles>
Mhm. Mhm. Ah, ja. Ja. <chuckles> <laughs> Richtig! Und mein Ehemann. <laughs> Es ich glaube auch, dieses dieses Warmmachen, das habe ich auch nicht richtig gemacht. Ich bin immer so: „Ah, ich komme an den Strand und jetzt jetzt laufe ich einfach. Ich habe keine Lust da <chuckles>
Und genau, <chuckles> den dürfen wir nicht vergessen. Es ist auch nervig, ja. Es ist auch nervig. Man möchte direkt es es fühlt sich an wie Zeitverschwendung, aber im Grunde genommen ist im Grunde ist es
Genau. <laughs> Das ist richtig. Ich, äh und ich habe auch, ach, jetzt noch da paar Minuten da dieses Rumgedoodle da mit mit Dehnung und das alles al lass mich jetzt einfach laufen und wahrscheinlich war das auch mit ein Grund. Ähm, das das war sehr aufklärend, das Gespräch. Ähm, das hat mir sehr geholfen, mal da drüber nachzudenken und mit jemanden darüber zu reden.
Mhm. Ja, das freut mich. Wie gesagt, mache mache auf jeden Fall das Dehnen, ähm. Sage deinem Mann ruhig gerne: „Äh, das stimmt alles gar nicht. Das <chuckles> Barfußlaufen ist super, davon kr wird man verletzt man sich nicht.” Und weiß nicht, vielleicht kriegst du ihn auch noch auf deine Seite.
Ja. Toll. Ah. <laughs> Ah, ja, ich arbeite da dran, mal sehen. Vielen Dank für deinen Rat, okay, danke schön.
<chuckles> Sehr gerne.